Olha, qual erro culinário virou uma descoberta saborosa pra você?
Cara, eu muito legal falar disso porque, eh, tem um coisa que eu e eu faço até hoje esse entre aspas erro culinário. O que que acon
Hum. Eita. Pela risadinha já imagino que vem algo engraçado aí. <chuckles>
É que foi assim, eu tive que eu tive que me virar muito rápido, assim, que que acontece uma eu é tem uma comida no Brasil que é muito tradicional você com certeza conhece é o estrogonofe, né.
Tá. Uhum. Hã. Ah, eu adoro estrogonofe. Uhum.
Pois é, eu também adoro estrogonofe, que aí a gente faz rapidinho, uma comida que é gostosa, todo mundo gosta e você não leva muito tempo, né. Você coloca ali uma comida que você pode fazer muito rápido, só um arrozinho né. E aí cara, teve uma vez, que eu estava fui receber um pessoal lá em casa, eram uns amigos, assim, e aí tipo, era mais ou menos assim a hora da do jantar. É, aí eu, pessoal: "Ah, vamos embora, e tal." Falei: "Não gente fica aí, vamos fazer uma comidinha pra gente."
Aham. Sim, uhum. Aham. Certo. Aham.
"Pra gente ficar um pouco mais de tempo juntos, tanto tempo que a gente não se vê, e tal." "Ah, vai cozinhar pra gente poxa, se vai cozinhar pra gente a gente fica, e tal.", e foi assim, né. Sabe que a comida ela ela junta as pessoas, né.
Certo, uhum. Olha. <chuckles> Ah, ela junta e é gostoso, né? Uma comidinha ali de graça do amigo, né, quem não quer. <chuckles>
<chuckles> Com certeza. Aí eu pô, fui pra cozinha aí falei: "Pô vamos lá pra cozinha então todo mundo a gente fica conversando e eu pode deixar que eu faço tudo vocês não precisam fazer nada." Aí tá, naquela aquele clima gostoso ficamos conversando eu cortei o frango, já tinha um peito de frango uns peitos de frango, né, descongelados na geladeira que eu tinha deixado porque eu ia jantar isso já. Então, acabou que que eu já só fiz um pouco a mais, né, pra pra dar pra todo mundo ali, e geralmente eu também fazia comida pra deixar né, pra pra comer depois, então acabou que tinha a quantidade suficiente pra todo mundo, foi de boa. Mas aí, eu comecei, né, corta o frango e conversa e tempera e vai não sei o quê e aí coloquei ali o frango pra pra cozinhar, né, para já com os temperos e tal ele cozinhou aí eu gosto de colocar sempre, eh, uma mostarda para dar um gostinho, ketchup dá para dar
Aham. Beleza. Uhum. Tá bom. Aham. Aham. Aham, ok. Uhum. Certo. Hum, adoro mostarda. Uhum.
uhum, pra dar uma corsinha e deixa e bota um pouquinho de água e ele espera secar a água para o frango cozinhar, né, todo aquele processo do do estrogonofe que ali que acho que todo brasileiro sabe fazer, né, <chuckles> o estrogonofe.
Sim. Aham. Sim, Exa Na já nasce brasileiro, já tem que aprender, né.
Exatamente e aí eu fiz o arroz também e eu costumo botar o o creme de leite depois que eu apago o fogo para não talhar o creme de leite e tal eu gosto de fazer assim. Mas cara, aí que entra a história <chuckles> eu quando eu fui pegar o creme de leite no armário eu não tinha creme de leite. <chuckles>
<chuckles> Ah boa. Uhum. Faz sentido. Hum. Falta o creme de leite, gente. O pior que o creme de leite é um é um ponto super importante porque se faltar, por exemplo, a mostarda, alguma coisa assim, você até, né, dá um jeito, né. Mas o creme de leite
Nossa é fundamental. Consegue, né, bota um temperinho a mais alguma coisa, exatamente, cara e aí eu falei "Ah, eu não acredito cara" aí todo mundo "Ah, você falou que ia cozinhar para gente não sei o que," já ficou, né, todo mundo ali na naquela zoação e tal falei "Calma, vocês não sabem eu fiz de propósito isso aqui é receita especial do chefe." <chuckles> Aí que que eu fiz eu tinha uma lata de requeijão na geladeira e aí eu peguei esse requeijão coloquei a lata inteira de requeijão e coloquei um pouquinho de leite, mas assim, bem pouquinho mesmo de leite e mexi, mexi, mexi cara que delícia que fica fazer o estrogonofe
Ai meu Deus, e aí? Aham. Tá, aham. Aham. Ai deve ter ficado uma delícia.
ao invés de fazer com creme de leite ali fazer com requeijão e um pouquinho de leite, é delicioso.
Aham. Nossa, que gostoso. Então assim, você faz todo o processo normal do estrogonofe
Normal, igualzinho, igualzinho, tudo igual.
Ah, beleza, mas mas aí chega na parte final, né, que é a parte de colocar o creme de leite que normalmente é o último é a última coisa que você faz, né? Aham.
É isso, é o último passo, né, a gente coloca o creme de leite, mexe e já serve, né.
Certo, aham. Você coloca o o você colocou requeijão e pouquinho de leite?
E aí, eu coloco creme. É, porque o requeijão é mais grosso, né? Então coloca ali um pouquinho de leite também e fica cara, e aí, o legal é que depois eu testei isso de várias formas, por exemplo, eh, eus aí, vem que a gente pô, eu descobri aquilo, ficou super gostoso. Todo mundo adorou, e aí, ficaram até elogiando, contando para as outros pessoas. "Caraca". Pois é, o o o estrogonofe com com requeijão. E aí, depois, eu fui testando, né?
Certo. Aham. Ah. Certo. Olha, ficou famoso. Uhum, uhum. Uhum. Ah, boa.
E aí, eu testei, tipo assim, ao invés de colocar geralmente, né, para 1 pessoa, para 2 pessoas, coloca, assim, 1 lata de creme de leite, né, naquela quantidade e fica suficiente. Então o que que eu testava? Testava colocar, aí, depois eu testei colocar meia lata de creme de leite e meio meio copo de requeijão, também ficava muito bom. Testei fazer só com requeijão, mas ficou muito grosso. Então, né, não deu tanto certo, mas, assim, eu fui fazendo variações, né, daquele daquela descoberta culinária e uhum, e ficou bem legal.
Aham. Ok. Ah, boa. Legal. Grosso, uhum. Olha. Que interessante. E qual que qual que é o final que você faz agora? Qual que você falou, coloquei meia disso, meia daquilo. Qual que ficou a receita final, que você falou é a melhor?
Então, hoje, ah, eu faço com com creme de leite mesmo. Por quê? Porque eu moro em Portugal e, em Portugal, não tem requeijão igual do Brasil. Não tem aquele tipo de queijo. É muito difícil você achar. Até tem um supermercado espanhol, que é o Mercadona, eles vendem alguma coisa, tipo, muito parecida, mas, não, ainda não chega a ser ali o requeijão e tal, que a gente conhece lá no Brasil. Então hoje, atualmente, né, nos últimos 3 anos pelo menos, o nosso estrogonofe é o tradicional, mas quando eu estava no Brasil o a a receita final, vamos dizer assim, ficou meio meio. Meia de requeijão meia, meio. Aham.
Uhum. Tá. Ah, boa. Entendi. Uhum. Uhum. Tá, uhum. Tá, uhum. Meia, meio. Uhum. Quer dizer, eu tô perguntando isso, porque realmente eu tô pensando em fazer, viu, experimentar.
Mas é estra olha, e aonde você tá, tem requeijão?
Tem requeijão, olha que maravilha, tem um mercado tem a aqui perto tem um mercado português, que ele é assim, m m metade português, metade brasileiro, e tem requeijão, só não tem, assim, várias opções. Então, é, tipo, tem mês que tem marca, tem catupiry, tem mês que tem marca, eh eh é o outra marca assim, sabe, não tem sempre a mesma coisa, mas sempre tem um requeijão lá.
Uhum. A marca, junta é assim. Ah, e você deve sempre comprar, né, porque o requeijão é uma coisa
Nossa, eu como eu como todo dia de manhã.
muito presente na vida do café da manhã mesmo do do brasileiro, né. Olha, então te recomendo super, compra o requeijão lá, aí coloca meia lati meio copinho, né, não sei se é no copo ou na lata aí de requeijão, e meio de creme de leite e faz. Não sei se você faz só pra você e tal, mas é aquela porção que você usa o que você usaria só de creme de leite, que você já deve ter aí na cabeça, né, mais ou menos, se você faz meio a meio. Nossa, fica super gostoso.
Uhum. Aham. Tá. Uhum. Aham. Certo, você faz meio a meio, né? Interessante. Legal. Mas deixa eu te falar uma coisa, na na sua receita do estrogonofe, você coloca molho de tomate ou você coloca ketchup?
Uhum. Ketchup, eu uso ketchup.
Você só coloca o ketchup. Tá, boa.
É, eu coloco ketchup e mostarda. Eu gosto que a mostarda dá dá uma, <smacks lips> ah, dá um saborzinho ali mais forte, né, mais intenso, é. E o
Aham. Dá um saborzinho, né. É é, porque eu coloco molho de tomate mesmo e aí, assim, eu coloco a eu deixo lá, por exemplo, se eu for te fazer de frango, né, quando o frango está quase frito ali eu coloco a mostarda, já pra dar um gostinho nela primeiro
Aham. Aham. É pra fritar junto com a mostarda, né, que é top.
É, porque aí puxa mais, né, o sabor e tal, aí depois eu coloco molho de tomate, e eu não coloco ketchup, e o meu amigo ele faz só com ketchup e mostarda também, igual a você, eu faço com molho, d só que ele fica mais ele fica mais, eh, com mais mo molho, né, talvez eu eu
Sim. Uhum. É, mas olha eu ato Sim, fica ma então, o que que acontece, eu não faço eu já fiz com molho de tomate também, né, numa dessas que acabou, tipo, ah eu fui de fazer ali no meio da receita vi que não tinha, coloquei molho de tomate, mas eu não não não gosto de fazer com molho de tomate, porque eu gosto do do estrogonofe, eh, mais clarinho, sabe, mais mais o molho mais branquinho, mais puxado tipo, pra um molho branco, um bechamel, alguma coisa assim.
Hã. Hã. Aham. Entendi. Aham. Entendi. Aham. Ah boa, é.
Ah, falando em bechamel, agora que eu lembrei aqui, eu também já fiz essa receita de estrogonofe que, ao invés de ser com creme de leite ou com ou com requeijão, eu fiz com molho bechamel, também fica gostoso.
Hã. Olha aí, ó, acabou-se você tem você tem você já pode abrir um restaurante de es de estrogonofe, em Portugal. <laughs> Já pode fazer além, ah, porque normalmente o restaurante tem estrogonofe de frango, carne, camarão, você vai ter todas as opções, mas com os molhos variados, ó.
<laughs> E o restaurante de estro com variações de de estrogonofe, né. Aham. Com molho va é, porque tem gente que gosta mais, né, de de de determinados tipos de molho, é uma boa ideia. <laughs>
Exato, exato. Mas olha, muito interessante, eu realmente quero experimentar, vou ver um dia que eu tiver tempo pra fazer, porque eu acho que também pra mim, por exemplo, como eu colo gosto de colocar o o molho de tomate, ele já ele já fica mais com mais caldo do que o normal, né, porque o molho, ele é mais caldo, aí eu acho que eu nem precisaria colocar leite, só o requeijão, sabe, porque ele, eh, ele j
Aham. Aham. O requeijã ah, é verdade, verdade, você bota só o só o requeijão e o molho de tomate, como ele já tem mais caldo, vai vai já ajudar a diluir ali o requeijão, né.
É. Verdade. Eu acho que vai ficar gostoso, tive aqui pra mim, que vai ficar gostoso.
Aham. E tem também uma variação desse prato, não uma variação, mas geralmente a gente come também, eh, estrogonofe com batata palha, né, não sei como é que você costumava comer, batata palha e arroz, né, arroz branco.
Batata palha. Exato, tem que ter a batata palha, é tem é tem que ter.
Então, aí, vai entrar uma coisa que eu tenho certeza que você vai torcer o nariz, que eu gosto tanto de estrogonofe, e estrogonofe é uma comida tão presente na minha casa, que eu já comi diversas variações de estrogonofe, em relação aos acom em relação aos acompanhamentos.
Aham. Hã. Ah, ok. Acompanhamentos, tá, me conta.
É, vamos lá. Um dos acompanhamentos, talvez, você não torça o nariz e vai ser tranquilo, que é substituir a batata palha por batata frita na AirFryer.
Ah, Normal, né, acontece.
Nor é, isso, eu também gosto, também acho interessante, mas
Eu prefiro batata palha, né, mas
eu também, mas, às vezes, por exemplo, a batata palha é muito gorgud gorduroso, né, e, às vezes, a batata n né palito na AirFryer, ela acaba sendo uma opção um pouco menos gordurosa, mas tá, beleza. Eh, agora um outro opção é que eu sou meio exótico e aí. <laughs> Já tá pronto?
Aham. Ok, vamos lá, que eu tô pronto. Eu tô tô pronto, tô aqui.
Então, beleza, feijão, farofa, arroz e estrogonofe. <laughs>
Ah, ô meu Deus. Ei Não, mas aí, olha. <laughs>
Larica máxima, né. <laughs>
Eu, assim, eu sou super a favor de feijão, eu amo feijão, inclusive eu sempre cozinho aqui em casa, mas eu acho que tem uma coisa que não combina é feijão com estrogonofe.
E feijão com macarrão?
Feijão com ma eu prefiro feijão com macarrão do que com estrogonofe.
Hum, tá. É porque eu como muito feijão com macarrão também, feijão com macarrão e farinha, farofa. Nossa eu sou
Mas eu eu prefiro feijão com macarrão, acho menos, assim, diferente, até porque a minha mãe, ela fazia muita sopa de feijão, assim, caldo de feijão, sabe. E aí, ela sempre colocava um macarrão no meio, então, é basicamente a mesma coisa, assim, não é se não é o mo macarrão com molho, mas é macarrão e feijão. Agora eu acho que o o f o feijão com estrogonofe é du 2 coisas assim bem molhadas, né.
Uhum. Aham, sei. É uma delicia, né. É. Então, mas é por isso que não eh, tem que ser, é feijão, farofa, arroz e estrogonofe, que dá uma liga, faz uma comidinha de pedreiro ali, aquela comidinha toda misturada, eu adoro comer assim, comida toda misturada, minha mulher fica pra morrer. <laughs> É, assim, é que minha mulher fica pra morrer, ela fala assim: “Nossa nossa você faz uma paçoca, uma misturada”, e eu adoro cara, eu adoro misturar tudo. Ó, tá me enchendo a boca d'água, vou parar de falar, <laughs> tá me dando fome.
Não. Meu Deus. Aham. Ai e tá e tá tudo bem, né. <laughs> <laughs> Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. É é, eu e eu já ouvi gente fazendo, eh, comendo essas coisas assim, se ficar gostoso e for do seu paladar, não tem problema, né.
Uhum. Olha, e tem uma outra descoberta culinária, que, isso daí eu acho que é um a eu e minha esposa, a gente tem gostos muito diferentes pra comida, muito mesmo, mas tem uma coisa que eu achava que eu era o único que fazia, assim, né, aquela cabeça que a gente acha que a gente é o único no mundo. Eu achava que era a única pessoa que gostava disso, e quando eu conheci minha esposa, eu falei pra ela, falei: “Olhe, eu sou pouco diferente nisso, não sei se você vai me achar estranho, mas eu gosto de comer pipoca salgada com leite condensado”. <laughs>
Ah, me conta. Boa. Aham. Hã. Aham. Tá bom. Uhum. Pipoca salgada com leite condensado. Tá. Uhum.
É, é a pipoca salgada mesmo ali, eu coloco leite condensado, geralmente as pessoas colocam leite condensado na pipoca doce, né, e eu coloco na salgada, e isso a minha esposa tam também também gosta, ela falou assim: “Sério? Eu achava que era a única”, e aí foi até uma coisa legal, no comecinho do nosso namoro, a gente já descobriu que a gente tinha esse gosto exótico em comum.
Uhum. Hã. Aham. Olha, eu experimentaria isso, viu, porque eu adoro essa mistura do salgado com doce, né. É igual batata frita, você vai no McDonald's, aí você compra a batata fr o sorvete, não é uma delícia?
Poderia ser. Uhum. Pô, batata frita com sundae, nossa é uma delicia. Pô, é perfeito. Inclusive, é a melhor forma de comer a batata, você compra um um trio, adiciona o McFlurry ou um sundae, top sundae da vida e e mete a batata, e tem que meter a batata dentro do sorvete, não é um botar na boca e depois o outro não, é pegar o sorvete com a batata, como se a batata fosse uma colher, né.
<laughs> Aham. Aham. Ah, Sim. Exatamente, nossa, é uma delícia isso, é uma coisa diferente também, muita gente fala: “Nossa, você faz isso?”, <laughs> Muito gostoso.
Aham, muita gente torce o nariz, né, quando você fala, falam: “Hum, nossa, que isso? que misturada, que coisa estranha".
É. É. Aham. E eu gosto, eu acho que vale a pena essa essas misturas, aí, também experimentaria, mas o estrogonofe com feijão, já ficaria assim. Eu comeria, obviamente, né, mas
Na pas Reco é, já já passa, né, já passa.
<laughs> eu co co comeria, mas assim, eu falo: “Ih, cadê, cadê?”. Mas, pra mim, assim, o estrogonofe, ai eu não consigo eu até co consigo trocar, né, a batata palha por uma batata frita, mas eu acho que o o a
O tradicional, né, ali, eh, o a a forma tradicional de comer, não tem jeito, né, é
É, aquela mistura assim, ai ai que delícia, eu estou com fome, já.
E você gosta de colocar champignon, ou alguma coisa a mais ou é só com frango? É, eu também gosto de colocar champignon.
Eu adoro o champignon. Eu adoro o champignon. É, mas eu gosto do champignon, champignon mesmo, que é a é aqui é mais difícil achar o champignon, igual a gente tem no Brasil, sabe. Eh, tem, mas é eles tem muitos tipos de cogumelo, tem uns cogumelos gigantescos, que eu acho que no Brasil deve ser caríssimos até. Aí eu
Hum. Ah não, tem que ter aquele championzinho pequenininho, que já vem até cortadinho, né, na conserva.
É. Eu faço com esse, eu vou no mercado brasileiro pra comprar esse, porque meu amigo gosta de fazer com com champignonzão grandão, que eu não pra mim eu não gosto tanto, assim. É, mas mas o estrogonofe é sempre bem-vindo, né. <laughs> Olha, muito obrigado pelo papo, viu. Confesso que eu tô com fome agora.
Não curti muito. É, também prefiro esse, tradicional do Brasil. Com certeza, de todo jeito. <laughs> Olha, eu também fiquei com fome, obrigado aí, por me ouvir.